Iya, Kak, kali aja kalau misalkan ditekunin, misalkan diseriusin, eee, bisa jadi e hobi lama itu entah bisa malah jadi kayak peluang baru atau misalkan nambah kemampuan baru itu kan bisa jadi, Kak.
Iya iya iya. Menghasilkan. Betul betul betul. Betul betul, hmm bisa i bisa ikut pameran kali, Kak, ka kalau bagus ya, Kak? <laughs> Iya! Kalau misalkan kita nekunin kan jadi bagus tuh, jadi bisa ikut pameran gitu kan heeh.
Waduh! <chuckles> Ketinggian itu kayaknya mimpinya. <laughs> Oh, bisa jadi, kalau misalkan aku kuliahnya sesuai ya, sesuai jurusan, itu bisa jadi ya?
<laughs> Lagi bukan luk sesuai. <laughs> Iya, oke deh, Kak, kalau gitu, mudah-mudahan Kakak, eee, sekarang kembali kepada habitatnya, gitu, sudah kembali kepada habitatnya dan dengan serius menggelutinya, gitu ya, kasihan soalnya si gambarannya gak dicuekin. <laughs> Thank you, Kak, ceritanya.
Iya, heeh. <laughs> Bener. Iya. <laughs> Oke, semoga mek kemampuan ak menggambar aku meningkat ya. <chuckles>
Ya, amin, thank you ya, cer Kak, ceritanya menginspirasi nih, makasih, salam sehat.
Iya, Kak